Iya iya iya. Nah itu apa namanya, eee, pernah nggak Kakak merasa, "Oh, aku harus menyampaikan komplain nih, protes nih, karena ini enggak sesuai dengan kenyataan gitu." Ada enggak kayak gitu?
Mhm. Ah, paling aku pernah ngelakuin itu tuh pas di nge-reviewnya Kak, jadi kan aku tulis di post di media sosialku kan, aku ceritain gitu kayak, "Ini aku barusan nonton film ini, episode ini," aku bilang gitu kan, terus aku bilang kayak, "Ini sangat ada beberapa hal nih yang menurutku sangat menarik bisa di heeh, ada yang bisa menarik, bisa ditandai, ada yang menurutku juga terlalu terkotak-kotakkan atau terlalu stereotipikal yang menurutku kurang-kurangin lah nanti lain episode kayak gitu kan." Dan aku ujung-ujungnya juga aku nge-recommend orang-orang yang ada di sekitarku, maksudnya pengikut-pengikut media sosialku tuh ya buat, "Coba deh nonton!" Gitu, karena meskipun ada yang gak akurat, tetep dapet wawasan juga kok dengan nonton itu gitu.
Oh. Ya ya, mmm. Ya. Catatan ya? Mhm. Mmm. Ya ya ya. Ya ya. Ya betul sekali. Iya sih karena orang kalau misalnya, eee, tidak, eee, dalam kondisi yang sama itu biasanya kan, eee, nggak tahu ya itu benar atau tidak, kalau Kakak tadi kan ada, "Wah, kok gini amat sih?" Karena Kakak memang berada di, eee, situasi yang sama ya kan?
Iya loh. Ya, betul betul betul, dan lumayan sih maksudku, eee, itung-itung jadi seru-seru juga ya, karena aku jarang nih Kak nemu ada karya-karya film atau series yang memang punya, eee, representasinya tuh ke sana gitu ke orang-orang yang punya gangguan kelainan mental dari kecil ini gitu kan, jadi aku kayak, eee, terharu juga sih kayak udah mulai orang-orang udah mulai sadar gitu, karena kan tadi lumayan populer loh kan soalnya filmnya sampai sekarang tuh masih, eee, hits gitu di luar negeri ya, dan aku juga masih nonton gitu episode-episode berikutnya. <chuckles>
Mhm mhm mhm. Iya. Iya, bener-bener. Mhm. Betul. Iya iya, bener, karena Mhm. Iya, karena itu detil kalau nggak salah ya kan, dia, eee, sampai menjelaskan proses, eee, yang dilakukan, eee, sainsnya seperti apa ya kan, itu menarik sih memang. Oke deh Kak, nanti kita lanjut lagi dengan waktu, eee, apa namanya, pengalamannya sama ini ya apa, inspirasinya gitu ya, eee, 1 kisah yang, eee, menarik terima kasih banyak ya Kak nanti kita jumpa lagi.
Ya, betul betul. <chuckles> Iya sih, ya. Ah, siap, sama-sama, makasih juga udah nyimakin yak